Скажи, пожалуйста, а, как ты выстраиваешь доверие к команде?
Вообще, м, в команде и к команде доверие выстраивать достаточно сложно бывает, особенно когда только пришел в какую-то новую, м, команду, новую компанию, допустим. Начал работать и, э, как-то вот эти все связи, они могут сначала даже не идти и не клеиться. У меня вообще такое было как на, вот, на моей текущей работе, м. А, когда я только пришел, то как-то я думал то, что все люди как-то здесь, а, не смогут, э, сделать определенные вещи, которые я смогу сделать. То есть, э, я думал то, чт
Мгм. А ты как, э, руководитель размышляешь или э, или как часть, эм, ну, в общем, не руководителя? Ага. Ну, руководитель тоже часть коллектива, но, э, да.
Я я как часть коллектива думал, как часть коллектива, потому Ну да, но я имею в виду, как, э, равноправная, так скажем, равно иерархически на 1 ступени, потому что, а, я, ну, такой сотрудник, и, э, вообще, э, те задачи, которые мне выдавали, м, соответственно, я думал то, что я не могу их никак делегировать. Хотя, а, как бы, мои руководители мне говорили то, что, а, вот, задачи, которые как бы тебе выдаются, а, это, как бы, просто набор, вот, того, что желательно сделать, но, соответственно, если ты, там, на чем-то 1, м, за сосредоточился, то остальное можешь делегировать. Так.
Мгм. Слушай. А ка Да, а вот как ты как ты к этому пришел, что ты вот, эм, такое мнение у тебя сложилось, что, м, ты там не очень доверяешь, э, команде какие-то задачи или, ну, в общем, боишься делегировать? Э, они что-то как-то какое-то впечатление сложилось сразу о том, что, вот, не очень профессионально там себя ведут.
Ну Вообще сложилось, да, впечатление не очень профессиональное от о команде, потому что, э, даже когда я проходил, э, как бы, собеседование, интервью, то я бы сказал то, что, там, мой уровень навыков, э, был сопоставим с интервьюером, который непосредственный мой руководитель. И я думал то, что, ну, если тут такой, как бы, руководитель, то коллеги у меня будут, как бы, может быть, даже на уровень ниже по какому-то уровню навыков. Э, и, как бы, казалось бы, тогда и должны давать задачи проще, но их не давали проще. Я бы сказал, их давали прямо, ну вот, на границе моего уровня навыков, которые для меня были сложными. И по итогу оказалось так или нет? А, м, нет. То есть эти люди были достаточно в итоге хорошими специалистами, и это просто, наверное, мне так, ну, показалось на интервью. И это вот 1 впечатление, которое, даже уже нет работы, а от интервью, оно повлияло на мое 1 время в команде.
Мгм. И так и оказалось? Мгм. А ты вот как-то, э, о, может, у тебя метод есть какой-то, вот, прощупать коллектив, в э, понять, кто чего стоит, э, или, может, какие-то вопросы позадавать, ну, в такой, в легкой форме, в дружеской беседе, но понять, э, кто кто круче тебя, а кто, как бы, левелом ниже, или ты так не делаешь?
Ну, я обычно так не делаю, это сразу, бывает, видно, как мне кажется, потому что, ну, по крайней мере, в такого рода командах, в которых я работаю, потому что, а, есть, конечно, компании, где, э, работа, там, отдельных сотрудников, но ты не видишь, ш что они делают и к насколько они успешны. Просто вот они работают и работают, и ты о том, какие они успешные, узнаешь, там, только, может, если они с тобой поделятся какими-то своими метриками. Но так как я работаю в стартапе, то тут всё более прозрачно, и то, что предлагает каждый из сотрудников, какую работу выполняет, все остальные это видят, то есть результаты соответственно.
Мгм. Слушай, с стартап- это такое слово, которое в всегда вызывает, э, неподдельный интерес, конечно. Ну, в частности, у меня. А, слу м может, ты можешь как-то вкратце описать, с чем он связан, что там происходит, что вы вообще делаете, кухня? Мгм.
Мгм. Конечно. А, конечно, м, это стартап, связанный с разработкой программного обеспечения, а, и его как бы основная идея, его продукт главный- это, а, расширение для браузера, которое позволяет, ам, сотрудникам техподдержки, ну или вообще любой поддержки, как бы работы с клиентами, ам, быстрее отвечать на сообщения клиентов, потому что оно использует искусственный интеллект для того, чтобы сделать резюме всего, как бы контекста, всех, как бы сообщений клиента в текущем диалоге, и после этого даже предлагает ответы ему.
М. А, то есть, м, значительно упрощает, да, вот сразу готовые варианты, э, предлагает? Ну интересно.
Да. Причем, кстати, с этим было тоже связано много историй, где я профессионализм коллег видел. К примеру, а, изначально у нас, э, заключалось всё в том, и это был такой пилотный проект, который мы, э, показывали ком как бы партнерам, которым, ну, бизнесу, которому хотелось бы приобрести это, а, расширение, и всю вообще, а, оснастку, с ним связанную инфраструктуру нашу. А, так вот, э, был была идея в том, чтобы н нейросеть, там искусственный интеллект, как бы вот этот агент, он генерировал полностью ответ, то есть, э, за счет базы знаний компании, например, э, за счет контекста.
Мгм. Так. А он обучался на предыдущих ответах, э, или как?
А, по идее, да, это тоже было з 1 из целей. То есть, э, ну не, конечно, не обучался прямо, что это была тренировка модели, но обучался в контексте. Потому что если в предыдущих ответах было как бы принято какое-то решение менеджментом, скажем так, то, э, это становилось как бы прецедентом. И вот этот прецедент- он использовался там, как новое правило, которое можно было внести в базу знаний и, соответственно, чтобы он точно так же разрешил ситуацию, а, в следующий раз, если похожее, как бы, ф сформируется. Потому что вся, э, релевантная информация из базы знаний ему добавлялась как бы в контекст определенного, ну, вопроса, да, определенного диалога. А, но это работало плохо. <chuckles>
Ага. Мгм. Мгм. Да. Я к Я я, конечно, далек от всего этого, но звучит интересно. <chuckles> Что-то, да, я понял. А
В общем, это работало плохо, и поэтому изменена была как как бы концепция на то, что мы не будем пытаться генерировать базу знаний, мы не будем пытаться как-то с с сделать с 0, скажем так, ответ, а мы и будем использовать то, что уже есть внутри этой компании. Это шаблоны, ко по которым и отвечает, как бы, сотрудник техподдержки. И эти шаблоны мы просто будем б пытаться найти быстрее, чем они могут их найти. То есть, соответственно, благодаря с ну, семантическому какому-то соотношению, благодаря векторному поиску, мы их находим быстрее, чем это мог бы сделать оператор в своей какой-то библиотеке шаблонов.
Мгм. Ага. А так не получилось, что база уже как-то стала теперь, м, ну как-то ограничена? То что если в рамках кампании теперь всё это, <sniffs> а, выстраиваются варианты и подбор подбор ответов.
Ну, вообще в этом и суть, потому что все наши решения, они па заточены под какую-то компанию. Потому что у разных как бы сотрудников техподдержки, ам, точнее, у разных компаний, да, есть специфика, и есть, а, а, если говорить про разные компании, то они используют разные системы менеджмента вот этих всех, э, чатов, да, техподдержки. И, соответственно, у нас есть различные адаптеры для разных компаний, разных вот этих систем, которые как бы позволяют пользоваться нашим расширением на разных сайтах.
М. А, специфика есть, да? Мгм. Слушай, а вот такой вопрос, да, э, про работу в команде теперь. Вот, э, ну всё-таки к в компании бывает так, да, то что более опытные сотрудники, им дают там, э, стажеров, э, новичков, и нужно их обучать, э, как-то интегрировать в процесс работы, да. И ты вот с этим сталкивался вообще? Как вот, э, может тебе подопечных каких-то давали? И как ты с ними выстраивал работу?
Было было наоборот. Я же начинал стажером. <chuckles> Да, и, ну, действительно, меня закрепили за определенным человеком, но он сразу понял, то что там мы скорее на равных, и мы работали как-то вот вместе более. А, и как бы этот человек, а, был достаточно интересным, потому что, а, он тоже понимал достаточно, э, мне понравилось с ним работать. Но когда, как бы, прошел вот этот период стажировки, э, то меня уже внедрили уже в команду более широкую и, соответственно, я стал выполнять уже текущие задачи, как и остальные сотрудники, вышел вот на этот уровень. А, ну и тогда я и ощутил, то что, в принципе, команда неплохая.
А, ты был пыть Ага. Мгм. М. Интересно. А вы, может, какие-то, не знаю, совместные вылазки делаете? Может, э, ваша команда не из такой офисной команды, да? То есть, эм, задача в офисе переходит, не знаю, может, э, м, в какой-нибудь спорт и, э, ходите в волейбол может поиграть, и там какие-то новые связи находите, э, и, э, работы в команде?
<chuckles> Е если бы. Э, у нас компания очень дистанционная, она работает из разных частей мира, и абсолютно асинхронна. То есть часто такое, как бы, происходит то, что на встречу не все приходят, потому что у кого-то ночь там, у кого-то день, у кого-то вечер.
А. <chuckles> Даже так. Ну, а вообще ты как, э, к этому относишься- это для тебя плюс или минус? Вот, э, команда всё-таки, м, на уд ну ну, на удаленке. Это как для тебя, хорошо или плохо, в общем если описать?
Да. М, я думаю, что это для меня скорее хорошо, потому что я к такому привык. То есть, раньше я работал, ам, у меня были конечно другие варианты работы, вот связанные с фрилансом, и это тоже как-то сходно более, потому что на фрилансе ты вообще очень асинхронно работаешь, скажем так. Ну, не ждешь, как бы, никого, и не нужно ходить в офис, и так далее. А еще раньше, ну и вообще во время всего этого параллельно, я занимался разработкой свободного и открытого программного обеспечения, то есть которое, как бы, таким всем сообществом разрабатывается, был как бы волонтером по сути. Э, и там всё происходит еще более асинхронно, потому что там тебя уже никто не ждет, там никто никому не обязан, все это делают как бы в свое там удовольствие, по своим каким-то убеждениям и, соответственно, ты можешь ждать ответы там и месяц на какие-то свои предложения.
Мгм. Ага. А ты вообще часто менял, как бы, работу, э, или компанию, или направление, или в не так часто приходилось еще?
Ну Не так часто. Я э менял работу всего где-то 4 раза, ну, если учитывать, так-то 2. Вот тогда будем считать 2, потому что 1, э, вот эти все разы, когда я как бы менял работу, это было связано с тем, что это другие большие заказы на фрилансе. Но, естественно, это как бы не совсем смена работы, я всё равно фрилансил. Поэтому будем считать, что 2- это фриланс, и вот эта работа.
<tsk> М, ну достаточно. Мгм. А вот В плане смены команды, да, это всего 2 раза, да, то есть компании или
Да, да.
Мгм. Может у тебя какие-то сложились уже правила за эти, <chuckles> э, небольшое количество раз, э, смены смены команды, компаний? А как вот выстроить отношения там, м, в новом коллективе, команде, компании, когда ты вот приходишь первым делом, может как-то, э, хочешь себя зарекомендовать, или найти каких-то сразу людей, с кем-то сблизиться, выбрать человека? Может какие-то есть приемы у тебя?
И фриланс. Ну, во вообще, наверно, да. Скорее оно пошло вот с того момента, когда я работал еще над свободным и открытым программным обеспечением, то есть, э, в интернете общался с людьми прямо на таких вот сайтах, как "Гитхаб", допустим. Где, э, есть репозитории кода, и там люди просто, н соответственно, занимаются тем, что разрабатывают какие-то программы, которые они считают нужными, и у них какие-то там сообщества. И вот благодаря тому, что я
Мгм. Это как, на добровольной основе просто, без оплаты? А.
Да, да, да, да. То есть, кто угодно может изменить код, кто угодно может, ну точнее, не изменить код, а предложить изменения коду, и его там авторы, этого кода, могут как бы либо принять их, либо не принять. И вот именно там я и учился работать в команде, учился как-то, а, слушать других людей, показывать, что они мне ценны. И вот это, я, кстати, и думаю, что самое важное. То есть показать, что ты видишь в людях ценность. А как это сделать- это, допустим, быстро отвечать на их, как бы, запросы, или
А. А как это вот происходило вообще вот на на этой платформе? То есть как будто все пользователи удаленные, там кто-то заходит, э, и кто-то предлагает идею, и там вокруг этой идеи формируется какая-то компания и и вы вместе говорите: "Да, давайте вот напишем, поменяем так."
Ну там там ск всё строится вокруг автора. То есть, вот есть к автор какого-то решения программного. Ну, вот, допустим, э, разрабатывает он, э, какую-то консольную утилиту. К примеру, можем взять пример, м, па Pandoc- такая известная утилита, которая позволяет конвертировать как бы разные форматы в другие форматы текстовые. И, соответственно, автор ее написал изначальную реализацию, а, и выложил в интернет с исходный код, который, как бы, э, хостится, ну, соответственно, как бы есть на "Гитхабе". И, э, там его можно просмотреть, его можно скачать, его можно скомпилировать и, соответственно, сделать там свою версию, допустим, этой программы. Но, если ты сделал какие-то изменения, а, то ты можешь взять и их как бы отправить, м, себе в в копию этого репозитория, и предложить автору его совместить со своим главным репозиторием для того, чтобы, если ему эти
Ага. Ага. Мгм. Ну то есть это вы не командно разрабатываете, а каждый сам? То Ага.
Не командно. Да, каждый сам работает, и, м, таким образом, если автору нравится, то он может как бы принять эти изменения, и, таким образом, все пользователи получат новую версию программы, там, с твоими новыми функциями. Но, конечно, это так работает в абстракции, то есть в вакууме. А на самом деле, там всё-таки формируются команды, потому что, а, ль пользователи оставляют, э, как бы заметки о том, то что что-то не работает, или они не хотят там какой-то дополнительной функции, там чего-то не хватает. Это называется issue. И ты можешь, как бы, как программист, допустим, как кто-то заинтересованный в разработке, м, в этих issue отвечать там и брать их на себя. Говорить то, что "Я их решу", и, соответственно, разрабатывать решение и предлагать его. Да, да. И предлагать его для, ну, объединения, э, сво своего своей ветки и главной ветки.
А. Ага. Мгм. А, разделить работу, да? Мгм. Хорошо, а вот такой вопрос, да: ну в твоем опыте вообще было была ситуация, когда вот доверие к команде было подорвано? Вот что-то ты, или может ты кому-то поручил там, а, из коллег или подчиненных и, ну, вот не оправдали твоих ожиданий?
Ну это было связано с 1 проектом, таким любительским, который я даже работой не считаю, который, как бы, был, наверно, где-то в такие юношеские годы, и там, а, я был единственным программистом, а все остальные были более творческими, там художниками 3D-моделерами. Соответственно, разрабатывали мы игру, можно сказать. И, как бы, к од к одному моменту все просто как-то медленно перестали работать. И вот тогда у меня и и подорвалось к ним доверие, потому что, э, когда, э, всех снова собрали и сказали: "Ну, давайте начинать", то я уже не хотел работать, потому что только я к тому моменту выполнял какую-то работу вообще.
Ага. А, учились, да. Хм. <chuckles> Понятно, спасибо, спасибо. Было интересно послушать про твою работу, работу в команде.
Да, пока-пока.